Non, en fait, je pense qu'il y avait de tout. Il y avait, déjà, le regard des gens et puis, il y avait le fait qu'aussi, heu, je l'avais pas mis pour les bonnes raisons. Heu, à l'époque, en fait, je l'avais mis parce que je trouvais mes tantes, heu, belles et que surtout j'avais, heu, une fille dans la famille, heu, qui le portait, donc c'est la cousine, heu, la fille de la cousine de ma mère et en fait, heu, je la trouvais magnifique avec le voile et heu, je me disais: «C'est pas possible, elle est plus jeune que moi et tout et moi genre, heu, je l'ai pas encore porté.» Ouais c'était cas un petit peu. Mmh, ça.
Mouais. Ah! Ah! D'accord. Ah! ah, c'était esthétique, alors? OK, donc c'était esthétique. OK, plus que, heu, religieux?
C'est ça exactement. Même si je savais qu'il y avait un caractère religieux derrière, mais, heu, j'é j'étais pas forcément dans cette optique-là, je pense et du coup, heu, c'est vrai que ça m'a un petit peu, heu, mise en difficulté en fait de pouvoir le porter continuellement après.
Ca dépend. Oui. D'accord, donc, en fait, les gens, heu, heu, heu, tu as vu directement, immédiatement leurs réactions, leurs changements de, heu, vis-à-vis de toi?
Non pas de suite, heu, parce qu'en fait mes amies, c'étaient des amies d'enfance donc forcément, heu, elles avaient pas ce truc-là. Bon, elles se posaient beaucoup de questions et je fran franchement, je me rappelle pas trop exactement, en fait, heu, leurs réactions 1res mais je sais que ça a pas tout de suite été, heu, en fait, heu, contraignant ou quoi que ce soit. C'est plus au fur et à mesure qu'on grandissait que là, en fait, ça devenait un peu plus compliqué, voilà, de se voir dans d'autres cadres et cetera. Donc, heu, d j'ai été un peu, heu, ouais.
D'accord. D'accord. Ah oui, d'accord, parce que, par rapport à leur, heu, manière de vivre, c'est ça? Plus que par rapport à, mmh, à l'entourage? Est-ce que tu penses que leur entourage également leur a conseillé peut-être de pas te fréquenter? Ou, heu, non, ça n'a rien à voir, c'était vraiment, heu, la façon de vivre?
C'est ça, exactement.